Então, hã então, m eh, ele dizia, assim, que as pessoas não envelheciam mais. Então, elas chegavam até uma certa idade, acho é uns 20 anos, por aí, e eles iam ter sempre a mesma aparência, né, eles não o corpo não ia mais envelhecer.
Nossa. <chuckles> S eu queria não poder não envelhecer. <chuckles>
Eu acho que é o sonho de muita gente, né, porque a mídia prega isso, né, a mídia não deixa a gente envelhecer em paz, né?
É. Sim, a gente tem tanto comercial na TV sobre cosméticos, sobre vitaminas, né, é muito comercial.
Uhum. Né, eh, e justamente eu acho que ele também, né, quis criticar isso, então, as pessoas não envelheciam mais, mas todo mundo morria, tipo, ninguém ficava doente, né, todo mundo morria com 80 anos, fez 80 anos, acabou.
Si <chuckles> Mas 80 anos eu acho que era muito era muita idade pra aquela época, porque muita gente estava morrendo tipo com 30, 40, não?
Olha, eu não sei te dizer, eu não sei te dizer, né, porque que ele fixou essa idade de 80 anos, né. Ele achou que, acho que viver 80 anos era suficiente. Eu já acho que não, se eu pudesse viver 100, eu acho que eu até queria, viu. <chuckles>
Em mil e novecentos. mil novecentos e quarenta as pessoas Sim. Eu acho <laughs> Uhum. Cem anos, com saúde sim, né. <laughs> Sim, porque antigamente a ciência não estava tão avançada como agora, né, então, as pessoas morriam bem mais rápido.
Né, e com a carinha de 20, né, porque não, né? É verdade, tem toda razão.

Eh, então, esse filme, né, ele foi dividido em 2 dias, porque eram 4 horas de duração. É bem longo. Tinha muita coisa para contar.
4 horas? Nossa! Pra uma criança de 12 anos assistir 1 filme de 4 horas, é porque o filme era bom. <chuckles>
Pois é, mas foi dividido em 2, né, e eu fiquei assim o o 1º dia, eu vi, assim, por ver, eu não estava ainda entendendo, assim, mas, aí, eu comecei a assistir, quando quando acabou já queria é ver o próximo, né, episódio no dia seguinte com certeza.
Sério? Mas eu estou curioso, me conta mais sobre a história do filme <laughs> Sim.
É eu tô só enrolando e não tô falando o nome do não eu falei né? "Admirável Mundo Novo".
Sim você tá me deixando curioso, me conta sobre o filme.
Vou contar, então, o filme, né, o ele fala de uma sociedade, né que ele imaginou no futuro, uma sociedade do futuro, né. Onde o amor, já não era, eh, visto, eh, de uma boa forma, né. Era ao contrário, as pessoas não podiam mais amar, porque significava que elas iam ficar presas uma nas outras, né. Então, eh, era uma sociedade de meio, assim, meio seca, né, em relação ao amor, o afeto.
Uhum. Uhum. Nossa! E Isso faz faz um pouco isso faz um pouco de sentido no dias de hoje, você não acha?
Eu acho, porque, assim, é uma visão, ele fez uma alegoria né, mas eu acho que ele quis fazer uma crítica da sociedade, né. Ele porque esse livro foi escrito muitos anos atrás, lá pela década de de pensar, não sei se era mi mil novecentos e quarenta, mas eu acho que foi, por aí, não tenho certeza.
Sim. E o futuro, tá cada mais Nossa! Muito antigo mesmo. <chuckles>